Sim, sim. E mas aí depois, você acha que fica mais de boa, né, tipo, da pessoa entrosar e etcetera, tanto tipo, nesse nesses ambientes mais descontraídos, quanto os profissionais, né. E e
Ah, com certeza. Com certeza, com certeza.
E você já percebeu se alguém começou a ficar meio distante, assim, do grupo, tanto da corrida, quanto quanto do ambiente de trabalho? E você tem alguma tática, assim, pra saber se essa pessoa está bem? Como fazer ela, tipo, voltar? Eh, participar das coisas da empresa, ou da do gru do seu grupo de corrida, por exemplo?
Aham. Aham. Olha, eu a eu acho que é bem comum, na verdade, é bem natural acontecer, porque imagina, se você está conhecendo ainda a pessoa, você não tem aquela amizade de muito tempo, então é natural que em algum momento a pessoa, ou não está gostando mais muito do grupo, da conversa do grupo, vai acabando se afastando, ali. Nesse momento, geralmente, eu eu sou uma pessoa que eu gosto de de perguntar, eu não gosto de ficar achando o que que a pessoa está sentindo, sabe. Então
Aham. Sim. Ou esperar a pessoa te contar, tipo isso.
Isso, é. Assim, eu eu sinto se se a pessoa está com abertura pra conversar, e se ela tiver eu pergunto, né: "Poxa, aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa que a gente falou, ou então o que a gente pode fazer pra mudar? Ou você está co só querendo realmente trocar o seu grupo?". Sabe, alguma coisa assim.
Sim. Sim, sim. E e você faz faz, assim, agora eu mudando um pouco totalmente, assim, o ambiente. E em relacionamento, você faz a mesma coisa, assim? Você é uma pessoa que gosta de perguntar, você não espera as a outra pessoa falar não, falar não, né, tipo, você vê que tem alguma coisa errada, você vai lá e pergunta.
Eu prefiro perguntar. Aham. Gosto, gosto. Igual. Assim, eh, acho que são momentos e momentos, né. Por exemplo, se é algo que está incomodando você, eu gosto de perguntar: "Olha, isso aqui está me incomodando, porque eu estou sentindo que você está assim, assim, assado. Eh, está acontecendo isso?". Né, eu gosto de perguntar. Mas se eu sinto que a pessoa às vezes eu até pergunto antes: "Ah, você está afim de conversar? Porque eu estou sentindo isso, isso, isso". E a pessoa fala: "Não, agora eu não estou afim de conversar". Então está tudo bem, a gente conversa num outro momento. Mas sabe, eu prefiro sempre, eh, falar o que eu estou sentindo, e perguntar.
Sim. Certo, aham. Sim. É, porque É, porque às vezes as pessoas têm o seu momento também, né. Às vezes as pessoas, elas estão querendo ficar exato, querem ficar um pouquinho mais fechadas, né.
É, exatamente. Tem que respeitar, tem que resp Aham, exatamente, exatamente.
E e durante, assim, um relacionamento, quando você está conhecendo a pessoa, assim, também tem alguma abordagem, assim, em questão de conversa que você tem com a pessoa, pra também tentar criar um vínculo, no início?